Então, cara, eu tô, assim, com uma dificuldade imensa de resistir, hã, às distrações nos períodos que eu tô entediado, sabe.
Hum, tá.
O que acontece? Explicar assim pra bem resumido pra você ficar por dentro mais ou menos do assunto. Hã, eu tenho uma neurodivergência que é o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o que acontece nesses casos? As pessoas que têm essa neurodivergência, ela tem uma parte no lóbulo frontal, né, do cérebro, que não produz, assim, tanta dopamina, né. Que é o o o hormônio responsável pra gente ficar ali, né, mais, eh, ligado e mais, né gostar de fazer as coisas e tudo mais. E a gente tem essa deficiência nessa parte, que a gente se entendia por tudo, <chuckles> por tudo e quase nada. Ou seja, a gente só eh, a gente só consegue manter o foco naquilo que nos interessa, assim, absurdamente, que a gente chama de hiperfoco, né. E o que acontece? Eu estudo e trabalho, né, ah, eu gosto dos do meu estudo, gosto do trabalho que eu faço, são coisas legais, só que como eu faço isso todo dia, eu já, assim, tô totalmente entediado naquele momento e eu não consigo resistir e vou fazer alguma outra coisa. Vou pegar no celular, principalmente no celular, começa a ver ali as notificações, TikTok, quando eu percebo já tô deitado na cama, menina. Te juro, já tô deitado na cama Já me rendi. Exato, ou então vou pra cozinha fazer comida pra comer alguma coisa, porque eu adoro cozinhar. Faço sempre outras coisas, assim, mas nunca, ah, aquela obrigação que eu tenho que fazer, por mais entediante que seja, né, eu sou obrigado a fazer aquilo, porque eu quero me formar, e eu quero pagar as minhas contas, né, então é uma obrigação.
Aham. Uhum, sei. Uhum. <laughs> Entendi. Hum, tá. Entendi. <laughs> Hum. <laughs> Já se rendeu ali, se entregou àquilo. <laughs> Aham. Sim, sim. <laughs> Importante. <laughs>
Exato. E eu não tô conseguindo resistir essa distração. Então, se você tiver, assim, um conselho pra me dar pra como driblar isso, eu vou ficar, tipo, muito contente.
Hum.